E nenhum amigo seu entrou na sua, assim: "Ah, também vou pra academia", <laughs> pra te de acompanhar nos hábitos saudáveis?
<coughs> A si S sim, aconteceu. Eu cheguei a influenciar alguns outros amigos, assim, de de irem comigo. Eles até perceberam também, foi bem, eh, perceptível, assim, a minha mudança. Eh, e aí influenciou, várias pessoas começaram a ter interesse, o que que eu estava fazendo, então eu comentei até porque a questão aqui também, eh, do inverno e era um período que eu achava: "Ah, eu quero ser produtivo de alguma forma" e aí eu no período do inverno, era onde eu focava mais nessa parte da atividade física, alimentação, então eu tinha um certo mais tempo, assim, então eu focava mais nisso e aí as pessoas começaram a perceber" Ah, como é que eu consigo também?". E aí eu cheguei a fazer atividades físicas com com alguns amigos, a influenciar alguns outros amigos a entrarem na academia também.
Hã. Uhum. Tá. Tá. Ah. Sim. Aham.
E era algo que era perceptível sim.
É, aí ajuda, né. A <chuckles> É bem melhor quando tem a companhia. E pra você então o inverno é bom, porque parece que o inverno é o período em que as pessoas bebem mais álcool, comem mais coisa gordurosa, mas pra você não, é o período de
É, no no meu caso eu prefiro, eh, atividade física no inverno, porque eu aí eu eu vou pra academia de manhã cedo, de manhã cedo não tem quase ninguém. <laughs> Eu até prefiro.
Uhum. Com certeza, quem que acordou às 5h? S você e o cara que abriu academia. <laughs>
Isso, exatamente. Eu até prefiro, que não tem quase ninguém, assim, eh, e aí eu consigo focar mais, eh, mas nem todo mundo é, isso, exatamente. Mas nem todo mundo, eh, tem esse estilo também, né. Então pra eles é quando eu falo, assim, para os meus amigos: "Ah, eu vou de 5h, 5h30 pra academia", eles falam: "Ah, não, isso não vai acontecer comigo".
<chuckles> Os aparelhos todos livres, né, todos os peso. <laughs> "É, nesse horário não vai dar". <chuckles>
É, mas, assim, comigo funciona bem, principalmente no no inverno e é, eu gosto, não é não é muito comum.
E você dorme pouco? Porque você acorda às 5h, então você vai dormir umas 21h, 22h, ou não?
É, geralmente eu vou dormir umas umas, eh eh, 22h, 21h30, eh, esse horário eu tento já já já ir pra cama e ter uma qualidade de sono melhor também, eh
Ah. Tá na cama pelo menos.
eh, ter todo um ritual ali
E tem alguma coisa pra melhorar o sono que você faz, assim, além da academia que já ajuda, né, no sono?